Mmm, take over gimana tuh, Kak?
Iya katek kayaknya dipindah ke bank lain untuk di-handle, tapi aku juga sebenernya kurang ngerti juga sih untuk detailnya itu kayak gimana, tapi, eee, kalau mungkin am mau aman sebenernya ya, ngam ngambil patokan yang udah fix berjenjang tadi kali ya, Kak, ya. Kalau menurut kamu gimana, Kak?
Ah, oke oke, aku kebayang ini maksud Kakak. Iya, kalau misalnya setahu aku tuh memang bisa sih, Kak, kalau misalnya tadi kan Kakak bilang setelah 5 tahun, mau ganti nih ke bank lain, karena misalnya, eee, ada suku bunga yang lebih rendah gitu ya, atau ada promo-promo di bank yang baru ini. Ini setahuku memang bisa sih, Kak. Tapi, ah, ini Kakak juga harus cek kira-kira ada kena biaya pinalti nggak ya atau gimana tuh dari bank Kakak yang lama? Karena biasanya kan, eee, ada perjanjiannya tuh, Kak. Misalnya harus bay harus, eee, KPR-nya 20 tahun gitu. Nah takutnya kalau misalnya Kakak setelah tahun ke-5 mau pindah, itu tuh kena pinalti gitu ya. Meskipun nanti Kakak bisa dapet bunga yang lebih murah, tapi kita juga harus peri pertimbangkan juga na nih, Kak, pinaltinya kira-kira merugikan kita atau nggak. Kalau misalnya setelah kita hitung-hitung ternyata ya sama aja, gitu ya. Ya mendingan nggak usah. Tapi kalau ternyata, "Oke, meskipun kena pinalti tapi tetep, akan lebih untung nih kalau misalnya aku pindah ke bank baru." Nah itu mungkin bisa Kakak coba juga.
Iya. Iya, heeh. Oh, iya. Betul. Mmm, benar. Oh, gitu. Mmm, oke oke, berarti mungkin harus melihat situasinya nanti juga ya, Kak, ya, kayak bunganya di berapa besar, terus pinaltinya berapa besar dan mungkin ngeliat situasi keuangan aku juga ya, sekiranya mungkin kalau aku bisa take over terus bikin tenornya lebih pendek gitu ya misalkan, berarti kan sebenernya bisa lebih untung kali ya.
Mhm.